Ah, mhmm, beh sicuramente ci sono state, diciamo, delle delle delle piccole vittorie i intanto a lime a livello emotivo, ehm, per esempio, ehm, tralasciando l'ambito lavorativo che è quello forse più frequente dove dove riesci in qualche modo a distinguere in maniera un pochettino più netta le vittorie, le sconfitte, gli obiettivi, da un punto di vi sì, diciamo è più semplicemente più perché, ecco, è più concreto, ecco. Ehm, una piccola vittoria che non riguarda l'ambito lavorativo è sicuramente quando <chuckles> ho ho aiutato, diciamo così, un un mio cugino che è che è come un mio fratello diciamo, a ricomporre il suo rapporto con con la sua con la sua compagna, ecco. Quella è stata una piccola vittoria, mi sono sentito molto utile, ehm, per aver fatto una cosa
Mh-mh. Certo, è un po' più chiaro. <chuckles> Mh-mh. Che bello!
che non era, l mhmm, direttamente legata a me, ma avendola fatta per qualcun altro, quello comunque s so son delle vittorie, perché in qualche modo l'ho aiutato a raggiungere quello che era il suo obiettivo, cioè di ricomporre la sua la sua relazione, ehm, e quello mi ha dato comunque soddisfazione, al di là del fatto che fosse uno una persona a cui tengo, beh però quello ti dà quella è una piccola vittoria, son son son gesti anche piccoli, ehm, perché poi fondamentalmente non è che io abbia fatto chissà che cosa o a abbia stalkerizzato la la sua compagna pe per convincerla a tornare con lui, ma ho
Mh-mh. Chiaro. E probabilmente <chuckles> <chuckles> No hai fatto nulla di grave per riuscirci. <chuckles>
No, n no, no, ho semplicemente dato un supporto piccolo a una persona che in quel momento ne aveva bisogno, era un pochettino in difficoltà.